Очень нехорошие. Люди у
Особенно когда исподтишка, вот я бы вам сказала.
Ах, особенно когда исподтишка да, люди уходят, обижаются. Всё-таки атмосфера в коллективе должна быть, ну ближе к дружелюбной.
Да. Да. М-да. Я вообще не понимаю, честно, вот когда у вас коллектив, работает в команде, я вообще не понимаю тех, кто думает, что вот они делают что-то исподтишка, и это не вскроется, и в мол они будут хорошими для начальства, а ты не будешь. Ну, то есть, это коллектив, всё в итоге вскрывается. И, вообще, начальники тоже н часто не приветствуют вот такое вот, м, лицемерие, я бы сказала. Вот на что они надеются, как вы думаете?
Да-да. Да. Да. Да. Начальники или эти люди?
Нет нет, люди просто, они вот это вот меня больше всего всегда удивляло: то есть они надеются, как бы хорошим быть с тобой, с коллективом и лучшим быть для начальника, наверное.
Я думаю эт Да-да-да. Да, и лучше быть для начальника. Да, да, я думаю, да. Я думаю, это немножечко еще, <grunts> глупые люди, которых как будто бы мало ударяли по шапке. Знаете, как будто мало наказывали за вот такие вещи. Если ты такое делаешь, ну ты должен ответить. Если ты Ну, э, знаете, мне очень жаль, но мне кажется, н таких нан людей надо убирать. Если вы нашли, потом разобрались, кто был неправ, кто распустил эту сплетню, и если эта сплетня такая прям ну существенная, ну стоит попросить этого человека освободить место.
М, ну, вот как-то не. Мгм. Да. Да. Да-да-да. Мгм. Конечно. Мгм. Да-да-да. Да. Да-да-да. Я просто вот сейчас, знаете, представила себя всё-таки на позиции начальника. С одной стороны, если из-за кого-то компания серьезный урон на наносится, э, ну, по идее, с этим надо разбираться. Да, да-да, а по идее, вот всё-таки на то есть, часто, и мне кажется, сразу понятно, человек вот прям адекватное что-то говорит или прям наговаривает. Вот если бы я была начальником и понимала, что человек наговаривает, я и вот очень не понравилось, я вам скажу.
Вот вот вот, если финансовый урон есть, да.